Ừm, 3 ngày trước, mình nghe thôi mình đã thấy một cái bữa tiệc nó rất là quy mô, đúng hông? Chuẩn bị trước rồi tính toán từng cái nguyên liệu và từng cái món ăn nó sẽ phải được chuẩn bị và tính toán kỹ tới mức như thế nào, đúng hông? Giống như bạn chia sẻ đó là, ờ, nguyên liệu số lượng lớn như vậy thì đâu phải là cứ đi ra chợ mua là có, đúng hông? Nên là phải chuẩn bị, mình phải đặt trước. Đúng rồi, xong rồi à <chuckles> ừ.
Ừm. Ừ. Đúng rồi bạn, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, phải đặt trước. Ừm, để xác định coi ví dụ nấu món ra gu đi, là trong đó có thịt bò nè, rồi có khoai tây, có cà rốt, ờ, có gia vị, rồi có cái cái gì, gì, gì, gì á, là phải đầy đủ sẵn á. Rồi cái món kia, có cái gì, gì, gì, gì là phải đầy đủ sẵn hết, kiểu, kiểu, vậy đó, chi tiết lắm
Ừm, ừm, hiểu. Nói chung là phải lên kế hoạch rất rất là chi tiết từng món, đúng hông? Để mà tính toán cái thời gian để mà đi mua nguyên liệu cho nó hợp lý, đúng hông? Như vậy nha, rồi, à, đó là cái bước, ờ, chuẩn bị thì nghe bạn kể là nó sẽ rất là kỳ công và chuẩn bị trước nhiều ngày luôn. Thì thông thường á, cái cái việc mà, gọi là, phân chia công việc ở trong nhà nó sẽ như thế nào ha? Ví dụ như là bao nhiêu người sẽ cùng mẹ bạn làm nè, rồi mỗi người được phân dựa trên cái yếu tố gì? Kiểu, kiểu, vậy.
Ừm. Ừm. Đúng đó bạn. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Ờ, mọi người thì, ờ, ừm, được phân dựa trên cái yếu tố đầu tiên á, đó là, ờ, ờm, sức lực đi. Giống như là phụ nữ hay là phụ nam, ừ, đó, phụ nam thì sẽ phụ trách những cái việc lớn như là chuẩn bị bàn nè, chuẩn bị ghế nè, đi thuê, à, bàn thuê ghế thì sắp xếp, ờ, xe cộ chẳng hạn vậy là phân chia là cho mấy, ơ, người nam nè. Còn mấy người nữ ở trong nhà ví dụ như là, à, bà chị hai của mình nấu ăn ngon chẳng hạn, thì, ừm, bà chị hai của mình sẽ là cái người mà phụ mẹ nấu chính. Đó, rồi ch ừm, bà chị hai với mẹ của mình sẽ sai biểu mình, mình với lại một bà chị nữa, à là, ờ, ờ, "Này đi!" Ờ, rồi, ờ, "Bóc tỏi đi, bóc hành đi!" Ờ, kiểu, kiểu, vậy đó. Mình á thì làm cái khâu xung quanh thôi, à, còn lại là mẹ mình với chị của mình á là sẽ chuẩn bị trước hết ba cái chuyện đó. Mà thực sự là nói có cô, có chú, có thím á vậy chứ nhiều khi, ơ, 9:00-10:00 người ta mới tới, cũng gần gần giờ ăn người ta mới tới, cứ kiểu vậy. Trong khi là ba bốn giờ sáng là lo lo bắt đầu dậy để mà nấu, mà giờ đó ai đâu mà qua. Cho nên chủ yếu là mẹ mình với chị mình nấu không à, cực lắm!
<laughs> Khỏe, đúng hông? Ừm. Ừm, hiểu. Ừm, ừm. Đồng ý. Ừm. Hiểu. <laughs> Ừm. Cũng khó, đúng hông? Ừm. Ừ, đúng, đúng.

Hay ha! Như vậy đó thì mình cũng thấy đây đang đồng ý với bạn luôn, đây là một cái dịp, gọi là, 1 năm mới có 1-2 lần thôi là cả gia đình tụ họp rất là đông đủ, rồi con cháu đồ về, đúng hông? Ờ, gặp nhau rồi, ờ, chia sẻ với nhau cho nên là những cái bước, gọi là, hơi cực nhọc trong cái quá trình chuẩn bị á, khi mà, ờ, gặp như vạt nhau rồi á thì mọi thứ nó cũng trở nên rất là, gọi là, mọi người đều rất là vui vẻ đón nhận thôi, chứ cũng sẽ hông có bị, à, hậm hực và cũng, ơ, ờ, cảm giác là cái việc này nó quá khó khăn nhưng gì hết, đúng hông? Rồi mình thấy cái không khí của nó là rất là vui. Hồi nãy bạn tăng nói ừm, ừm, mình có nghe là hồi nãy kiện kêu là, ờ, khi mà bạn khi mà nhà bạn, ờ, gọi là, chuẩn bị đồ ăn đi, phải tính toán coi là người ăn là ai, người lớn, hay là trẻ nhỏ như thế nào? Như vậy thì, ờ, hoặc là cái cái cái menu đồ ăn á nó phải tùy theo là cái thực phẩm đó có ai bị dị ứng hay không? Thế thì mình thắc mắc là bạn sẽ sắp xếp thực đơn nè, hay là cái chỗ ngồi của cái buổi tiệc đó như thế nào cho nó hợp lý ha?
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. <chuckles> Ừm, cũng đúng. Ừm. Ừm, thực sự. Ừm, không khí thì nó cũng rất là vui. Ừm. Ồ! Ừm. Thực sự thì với cái số lượng người như vậy đó là ngồi đầy ra hết trong nhà mình á bạn ơi. Nhà mình ví dụ như là lúc đó nhà bố mẹ mình á là có 3 tầng đi chẳng hạn, thì cái tầng phía trên á là các ông, các chú ngồi. À, rồi phía dưới nữa là các bà các cô, rồi rồi cái phía mà cái cái cái phòng khách mà có ti vi đồ đó là cho mấy đứa nhỏ nó ngồi tràn ra đó. <chuckles> Kiểu kiểu vậy đó, ừ, sắp xếp vậy đó cho nó g ừm, rồi nói chung là cái số lượng người mà lớn như vậy là cũng phải tràn ra hết cái không gian ở trong nhà luôn đó.
<chuckles> Ừ. Ừm. Ừ, hiểu, hiểu. Ừm, chỗ đi nít, đúng hông? <chuckles> Ừm. Hiểu. Ừm, mình cũng đồng ý và mình thấy cái cách sắp xếp như vậy nó cũng, ơ, khá là hợp lý khi mà để cho các, ơ, gọi là, các, ờ, đàn ông này, các anh, các chú là sẽ ngồi chung, tại vì thông thường thì các anh các chú là sẽ hay, ơ, hay có, ờ, nhậu rượu bia nữa, đúng hông? Mà thường, ờ, các c cô, các phụ nữ thì sẽ ít ít ít sử dụng hơn, cho nên là sẽ gom những cái người mà, ờ, cùng đúng rồi, đúng rồi. Những cái người mà cùng gu sẽ ngồi chung, đúng hông?
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Phụ nữ thì thích ngồi tám hơn, chứ hở hả hông có cần uống bia. <chuckles> Kiểu vậy, mấy đứa nhỏ thì nó thích chơi với nhau. Ừm, đúng rồi bạn.

Ừm, mình hiểu, nói chung là cũng cái chuyện mà, ờ, có trục trặc, bất ngờ hay là sự cố xảy ra là một cái chuyện không thể tránh khỏi, đúng hông? Cho nên là, ờ, bạn nhà bạn cũng đã gặp một số những cái trường hợp giống như bạn chia sẻ đó là, ờ, đồ ăn thì, ờ, nồi súp thì có b hơi bị cháy nồi một xíu nên là phải sơ cua bằng một cái món ăn khác, đúng hông? Và mình nghĩ là nhà bạn là toàn là đầu bếp giỏi thôi, cho nên là cũng xoay xở rất là nhanh, tìm một cái món ăn khác liền để mà nấu ngay lập tức luôn, đúng hông? Xong rồi, à, trời trường hợp trời mưa thì cũng, a, sắp xếp để mà chạy, ờ, dọn vào trong nhà lại bày ở dưới đất ngồi, đúng hông? Ừ, thì mình nghĩ nh lý như vậy nó cũng, a, rất là hợp lý cho những cái tình huống mà không mong muốn xảy ra.
Ừ. Ừm. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi đó bạn. Ừm. Ừm, đúng rồi, mà lúc nãy bạn nói chứ á hả, có dư đồ ăn hông á? Chắc chắn là dư rồi đó. Mẹ của mình hổng bao giờ nấu ít hết bạn ơi, ờ, cái tính của mẹ mình là chỉ có nấu dư thôi. Mặc dù nha là biết trước là cái đợt này là tới khoảng bao nhiêu người, mình đi điều tra luôn mà, à, mình đi điều là là là nhà này tới nhiêu, nhà kia tới nhiêu, đó, nhưng mà mẹ mình là lúc nào cũng nấu dư dả. À, sau này cái tính mẹ mình là hay nấu dư lắm, cho nên là mình mua sẵn bịch bạn ơi, mình mua mấy cái bịch đựng thực phẩm á, rồi mình gói cuối ngày luôn. Mình gói sẵn để bao nhiêu gói, rồi, à, nhà nào muốn đem về thì mang, chứ hông có ép nữa, đó, mà mình dư cái xong rồi mọi người ai cũng vui vẻ mang về, đó, lúc đó coi vừa vừa được ăn, rồi được gói mang về, mình thấy á cũng hông có gì, a, dư một chút cũng được.
Xong luôn, đúng hông? <laughs> Biết số lượng rồi nhưng vẫn dư. <laughs> Ừm, hiểu, hiểu. Ừm. Hiểu, hiểu. Có mang về, đúng hông? Ừm. <laughs> Hiểu. Ừm, dư chút cũng được, đúng hông? Cái này thì mình thấy là rất là phổ biến luôn, hầu hết là bà mẹ Việt Nam nào á cũng sẽ có cái, gọi là, cái tính cái suy nghĩ như vậy, đó là sẽ nấu dư dư ra một chút xíu, trừ hao. Đúng, đúng, đúng, đúng rồi, trừ hao đó.
Ừm. Ừm. <laughs> Trừ hao, người ta, gọi là, nấu trừ hao. Ừ, thà mẹ mẹ mình nói vậy: "Thà là dư chứ đừng có thiếu, thiếu nó kì." Ừ, ví dụ như là ng ngồi ăn cái xong rồi thiếu đồ ăn đâu có coi được, cho nên mẹ mình nha, lúc nào cũng là người ăn cuối cùng hoặc thậm chí hổng ăn luôn. Đó, ừm, để cho ai ăn hết á thì ăn, còn dư mình ăn, kiểu vậy á, thấy thương lắm.
Ừ. Ừm, đúng rồi. <laughs> Hiểu. Ừm, nhưng mà mình nghĩ những cái cách chuẩn bị về cho một cái bữa tiệc lớn như vậy thì nó cũng khá là hợp lý đó chứ, và mình nghĩ là những cái chia sẻ của bạn á nó rất là dễ áp dụng á.
Ừm, đúng rồi đó, cảm ơn bạn.